Sono fasi che tutti bene o male un po' abbiamo abbiamo passato. Ehm per quanto riguarda quello che mi porto dietro adesso in età adulta, uhm, io credo di essere stata influenzata moltissimo, e questo parlo di mia madre, sui colori.
Mh. In che senso sui colori?
Uhm, nel senso che, ehm, probabilmente son stata talmente tanto, ehm, influenzata da piccola sui colori che piacevano a lei
Mh.
che mi rendo conto che, anche adesso in età adulta, quando scelgo dei colori, quando scelgo immancabilmente sono gli stessi colori che sceglieva lei
Che sceglierebbe magari ancora lei o o che è
e che sceglierebbe ancora lei tuttora.
<chuckles> Ma, uhm, parli, mhmm, sotto vari punti di vista, nell'arredo, nell'abbigliamento, in qualunque altra in qualunque situazione tu possa ritrovarti?
Soprattutto nell'abbigliamento.
Mh.
Nell'abbigliamento io mi rendo conto che sono stata influenzata tantissimo, da lei e dal suo modo di di vestire.
Okay. Ehm.
E in automatico
In automatico? No, no, no vai prima con
Dimmi, dimmi. No, e che in automatico mi ritrovo poi a a guardarmi indietro e a dire: "Caspita! Le assomiglio più di quanto vorrei, in realtà". <chuckles>
Ecco, però questa tua consapevolezza, no, mhmm, con che spirito la vivi? Nel senso, ehm, riconosci che le assomigli tantissimo, però questa cosa ti disturba? Ti pesa il fatto di non scegliere in maniera totalmente libera, no, ed essere sempre, mhmm, in qualche modo ehm, condizionata a quello che è, quello che lei tra ti ha trasmesso?